اهم.
ممكن تخوضي تجربة جديدة، فده اللي بيكون مانعِك. بس يعني خلّيني برضه أقول لِك إنه ممكن ده آمم، يعني ممكن آآ، فكرة إن أنتِ تروحي أماكن جديدة أولًا آآ آآ آآ، وتكوني متأكدة إن التجربة هتكون كويسة، ممكن تحضّري من قَبليها المكان لو أنتِ فَرضًا رايحين رحلة، ممكن بقى تحضّري معلومات م م يعني مُسبَقة كده عن المكان قبل ما تروحيه، بحيث إن أنتِ تكوني ضامنة بنسبة 90%، 100% إن المكان اللي أنتِ هتروحيه حرفيًا زي بالضبط أ أ اللي مَذكور إن هو مثلًا آآ، الخدمات اللي فيه كويسة، ال الأكل فيه تمام، كل حاجة تمام، لمّا هتروحي هتلاقيه. يعني أنتِ آآ ع دايمًا اتعوّدي إن أنتِ قبل ما تروحي مكان، هتنزِلي فين ه ه آآ لو المواصلات هتكون عاملة إزاي آآ لو في عربية هتوصّلكم هترو هتودّيكم إزاي، بيتكم وبكام؟ الأماكن مثلًا القريّبة، آآ، أماكن الفسح، الخروجات وأهَم حاجة بقى إن أنتِ تشوفي مثلًا أ أ الناس اللي سافروا واللي جرَّبوا السفريّة دي أو اللي راحوا للمكان ده قالوا عليه إيه؟ ودي تقريبًا من أهَم النقط اللي المفروض الواحد بيركّز عليها قبل ما يسافر، بحيث إن هو يشوف فعلًا الناس لمّا راحت استمتعت والّا لأ. دي على فكرة حاجة ممكن تقلِّل شوية من القَلق آآ اللي ممكن ييجي لِك قبل ما تروحي رِحلة أنتِ مش عايزاها أو إن أنتِ مش حابّة إن أنتِ تجرَّبيها أو قَلقانة إن أنتِ تجرَّبيها. ففكرتِ إن أنتِ تعملي كده من باب إن أنتِ تكسري ال حاجز القَلق ده شوية؟
أيوه. اهم. أيوه. اهم. اهم. لأ، بصراحة كنت دايمًا ب بافكّر في إن ال الفيديوهات اللي هُم بيعملوها طبعًا هُم يعني بيعملوا propaganda شوية عشان الموضوع يبقى يعرفوا يبيعوا يعني ويعرفوا يع يخلّوا الناس تبقى بتروح عندهم. ف فدايمًا كنت باتأثّر أوي بالفيديوهات يعني مُجرّد ما شُفت فيديو أقعُد أقول آه المكان ده شكله حلو والمكان ده وكده. فآمم بصراحة أنتِ عندِك حق يعني أشوف حتى ال الreviews بتاعة الناس عن المكان ده آآ، من الأكل والنضافة والحاجات دي كلّها. آمم، ففعلًا ما جاش في بالي الموضوع ده، أنا كنت باشوف بس ال ال ال الفيديوهات اللي الpage أصلًا أو الصفحة عاملاها عن المكان وبابدأ خلاص أبقى باقرَر بعديها. فعندِك حق إن لازم يكون فيه حد جرَّبها، و وأكون باسمَع منُّه يعني أو حتى ات at least باشوف الreview بتاعه.
بالضبط. اهم. بالضبط. اهم.